私、最近自分のことについてちょっと悩んでることがあるんですが。聞いていただけますでしょうか？
はい。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
ありがとうございます。えっと、自分が着ている服が、こう、人の目こう、どうしても気になっちゃって、で、こう、好きなものがなかなか着れないでいるんですね。
はい。 ええええ。 なるほど。
はい。で、まあ、どんな服かっていうと、こう、年齢的にはもう結構何と言うんでしょう、あの、一般的に若くもなくて、ま、さんじゅうだいなんですけれども、
うん。 うん。ええええ、まだ全然お若いじゃないすか。
あ、ありがとうございます。なんですけど、こう、最近、ダイエットを頑張りまして。
ええ。 ええええええ。それはすごい。
ええ。あありがとうございます。で、理想の、なんだろう、体重になったんですね。
うん。ああ、素晴らしい。
それで、こう、いろいろ筋トレもして、あの、結構自分は足の形が綺麗なんだなということに気づいたので。
はい。 うーん、それ素敵ですね。
はい。それでこうショートパンツ履きたいなって思ったんですよね。
はい。うんうんうん。
で、こう、ま、あの、何だろう、タイツを履いた上で、そんなに短いわけじゃないけど、ま、こう、ショートパンツって呼ばれるものを一回履いてみたんですよ。
はい。 うん。 ええええ。
で、そうしたら、こう、あの、たまたまその時に会ったあの、お友達？きまぐ友達でもなく、近所の人ですね。に、「え、そんなの着ちゃうの？」みたいな。
はい。 うんうん。 なるほど。
「え、結構なんか、あれだね、なんかちょっとギャルっぽいね」みたいな
ええええええ。
言われ方をされたんですよ。
なるほど。
でま、確かにこう、短いのを着るとそう風に見えるのかもしれないけど、ま、私としてはちょっと足の形綺麗に見えたし、ま、色々小物とか、あの、他の服の部分で別にこう奇抜な色だったりしてるわけではなくて色々こう整えた上で、ま、ちょっとだけ、足が出てるっていうような状況で、ま、いいかなと思ったんだけれども、え、やっぱりそうやって人からは見えちゃうんだなというふうに思って、それ以降ちょっと履けないでいるんですよね。
うん。 ええええ。 うん。 はい。 うん。 はい。うん。 うん。 うん。 なるほど。
<sniffs>
そうだったんですね。ええええ。ちなみにやっぱりご自身はそういった自分の好きな服を着た時のご自身の気持ちはどういう気持ちでふ着られていますか？
はい。 はい。 あ、もう着た時はすごい嬉しいというか、はい。でも、それでこう色んな所行きたいし、まあ、久しぶりのお友達とかにもそれで会いたいし、たくさん写真とかも撮りたいなっていう気分で、もう、とっても舞い上がってましたね。
うん。 ええ。そうですよね。うん。 はい。 うん。 ええええ。 うん。ただ自分ではそういう服着て気持ち上がってたのに、他の人に会った時にそうやって「あ、そういう服を着るんだね」とか、「その服装がギャルっぽいね」って言われた時にはどういう気持ちをされました？
うん。 はい、やっぱりあのなんだろうな、あ、それってつまり似合ってないとか、まあ、年相応じゃないんじゃないって言われてるような、そういう気持ちになると、ああじゃあ、この人だけじゃなくて、見ている人はみんなそういう気持ちになったら、まあ、嫌な気持ちにさせるというか。あの相手があの少しなんか変な気持ちになっちゃってるのかなって思ったので、だとすると、私としても悲しいというか、うん。あんまりこう、嫌な気持ちにさせたくはないなっていう風には思いましたね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 はい。 うん。 そうですね。 うーん。まあ、今お話を伺ってちょっと、お感じたことがあるんですけれども、まあ、ただそのおお知り合いの方から言われたのって、「あ、そういう服を着てるんだね」っていう言葉と、まあ「ギャルっぽいね」っていう言葉だけだと
はい。 うん。 はい。 ああ、そうです。
別に、うん、それって「あ、服服着てるんだね」ってすごく当たり前のことだし、ただ、うーん、「ギャルっぽいね」っていうのも、その人はギャルが好きなのか、否定的なことを言っているわけでは特になくて、あ、見た目の感想で「あ、ギャルみたい」そのその方がどういう方かわかんないですけど、もう短いものはギャルなのかっていうようなぐらいの感覚しか、もし、ない人だったら、単純な感想というか特にジャッジメンタルな言葉ではないような印象を受けたんですが、例えば、うーん、そこってもしかするとご自身の中で例えばどこかね、思ってないかもしれないですけど、もしかすると潜在的なところで30代でのショートパンツってとか、うんそういう格好ってもしかしてギャルっぽく見られてるんじゃないかなって、そのギャルギャルに見られた自分が自分でちょっと抵抗感を、もしかしたら感じてらっしゃるところがどっかあったりとかってされますか？
うん。 うん。 うん。 ああ。 確かに。うん。 うん。 うん。 そうですね、おっしゃる通りで、あの言われた言葉をよく考えれば、ただの感想でしかなかったのに、私自身、確かに、そもそもあのギャルって思われることが、嫌だなっていう意識はあって
うん。 うん。 うん。 はい。 うんうん。なるほど。
もう昔、若い時もそうで、すごくしっかり見られたいっていう願望があって、はい。だけど、似合う服とか、好きな服っていうのが、自分が身長があるっていうのもあって、はい。で、こう、そうするとこう似合う服とかが結構ぴったりしてるとか。あの、そういう服が多かったので、まあ、もしかしたらちょっとギャル、せのお洋服のお店
はい。 あ、そうなんですね。うんうん。 はい。 うーん。 あ、そうなんですね。うんうん。 はい。 うん。 はい。
とかの服が好きで、ま、体に合うというか。
うんうん。そうですね。
はい。を、着て、で、あの、なんかギャルみたいに言われるけど、いや、違うんだよって、着たいだけで、私は別に、ま、ギャルが悪い、ではないけれども。
うん。 うんうん。うんうんうん。 そうでうんうんうん。
仕事ができるとか、しっかりしてるっていう風に見られたいイメージとしては
はい。 なるほど。
ギャルが逆だったんですよね。
ま、ギャルっていう言葉の裏になんかその、ギャルっぽい服がなんかまあ、ちょっとチャラチャラしているような印象を受けると。ただそれはファッションとして好きなだけであって、自分はしっかりして見られたいという気持ちがあるのに、そこがあ、ギャルっぽいねって言われる言葉を自分ではあまりネガティブあまりポジティブには受け止められず、ちょっとショックに受け止めてしまうところがどこかあった。
はい。 うん。そうです。 はい。 はい、もうおっしゃる通りですね。
うーん。なるほど。ああ、その気持ちよくわかります、はい。
もう、よく考えれば、うん、でも私側の気持ちの問題かもしれないですね。
うんうんうん。
うーん、やるがいやっていう風に思ってるからそう言われて、そういう風に思ってしまって、ま、でも言ってる方は多分、あまりいい顔はしていなかったので
はい。 うん。 ああ、なるほど。
はい、まあそういう気持ちだったとは思うんですけれども、私がね、はい。
うんうん。まあ、なんとなくね、空気で察すしてしまう部分はあったかもしれないですけど、うん、まあ、ただね、直接なんか、うひ批判されたわけでもないし、ほほんとのところはその人がどう思ってたかなんて聞いて、いはいないので、ほんとの本質はまあ、正直わかんないのかなと。
はい。 はい。 はい。 うん、確かに。
うーん。で、おお話お伺いしたところ、身長も高くてスラッとされていて、で、体づくりも非常に気を使われて努力もされてダイエットもされてっていうので、足が綺麗な方がショートパンツ履いてたら絶対もうかっこいいのになって思うんですけど
はい。 ああ、ありがとうございます。
うーん、ね、そういってご自身でやっぱ好きなファッションをして自分の気持ちが上がるって、それって、ね、もちろんスラっとしてる方ってそういうファッションも似合うだろうし、で、好きな気持ちってやっぱオーラとしても出るので、多分表情もあかるくなって絶対、ね、かっこ自分の好きな服をかっこよく着こなしてたら、もうそれだけでもうハッピーオーラも出て、よりかっこよく見えるんじゃないかなって思うんですけど。うーん。
はい。 うんうん。 うーん。 うん。 うん。 うーん。 確かに、こう、それを着ている時の？自分って、すごい自信に満ち溢れてたなって思うんですよ。
はい。 うんうん、なるほど。
もう、それを着たいがためにというか、そういう風になりたいから、まあ、もともと自信もなかったけれども
はい。 うん。 うん。
頑張って努力して、で、結果、ちゃんと理想の体型になれたと思った時点でもう自信はついているし
うんうん。 ええ。 うんうん。
で、それでこう、ショートパンツを履いてみたら、あ、やっぱり、ま、悪くはないなっていうか自分が理想としてた自分だなっていう風になって、もうウキウキで出かけたわけなので、や、それ以降着れなくて、こう
はい。 うん。 ええ。 うんうん。 ええ、なるほど。
なんかこう、全然、ま、うだからといって嫌いな服着てるわけではないけれども、ほんとはこういう時、これ着たいのになって思って選んだ服っていうのは、ちょっと、なんだろう、気持ちは全然上がんなかったんですよね。
はいはい。 まあ、そうですよね。やっぱりね、洋服ってやっぱ一番身近な自分を包む空間なので、うーん、やっぱそれって、周囲の反応ってのもやっぱりどうしても気になるってのは、それってすごく自然な防衛反応だと思うんですよ。
うーん。 はい。 そうですね。
うん、だかそれって逆にほんと、う裏を返せば、ま、先ほどもお伺いしたみたいに、それだけね、あなた自身がすごくなりたい自分ってのをしっかり持ってる証拠だとも思うんですよね。
うん。 あ、なるほど、素敵ですね。
うん、うん。ま、なのでほんと自信を持って自分の好きなファッションっていうのをされて、ほんとにね、テンション上がって、もう自信持っていればと、むしろね、ギャルみたいだねって言われるのもむしろなんかね、あ、ギャギャルってすごくやっぱおしゃれな印象ってのは
うん。 はい。 うん。 うん。
あるので、うん、逆にその人からすると、あ、おしゃれだねっていう言葉の、お、つもりで言ったのがギャルっぽいねっていう単語ワードをチョイスしてたのかもしれないですし、うん、全然自信持って好きな服着てもすごくいいと思います。
確かに。 うーん。 うん、うん。 うーん、確かに、おっしゃるあの、ね、お話を聞いていただいて、そふに、そこの部分に気づいていただけたってのはすご大きくて、私は頭の中のガチガチな固定概念で、ま、ギャルイコール、えん、チャラい、ま、似合ってない <laughs>
うん。 うんうん。 はい。 うん。 ええええ、そううん。
とか、なんだろう、えっと、自分の中にあるその、ギャルのイメージ、とてもせいで、今そこに結びつけてしまったけれども、よく考えたら別に否定をされたわけではないし、あとはそうだとしても、うん、自分がそうやって自信を持って明るい気持ちになれる服があるなら、それを着た方がいいですよね。
はい。 うん。うん。 はい。 うん。 うん、そうですね。もうそうやってね、自分の好きな服着て外に出て、で、そうやって大丈夫だっていう経験積むことで、そういう自信の筋肉、うん、そこも是非ね、あの、ダイエットしたみたいに、うそこもね、育てていっていただければなていう風に思います。
うーん。 はい。 うーん。 自信の筋肉って素晴らしい言葉ですね。いいですね、じゃあ、そっちの筋トレも、ちょっと、自己肯定感が低いので、合わせてはい、頑張りたいです。
<laughs> うん。はい。 あ、そううんうん。で、そうやって自分の好きな服着てね、自分のこともちょっとでもね、好きだなって思ってもらえるともっと幸せになれると思います。はい。
はい、お話聞いていただけて本当にありがとうございました。
こちらこそ、ぜひ好きな服選びができるように応援してます。